あ、えっとね、それからかなりヒントを得てるみたいなんですけど、日本のカレーみたいにルーを使わないで
にもの？ へえ、はい。 ああ、はいはいはいはい。
ほぼほぼ、なんかこう、そうゆう、香辛料だけで
ああ、なるほどなるほど。はいはいはい。
はい。作る、なんかこう、野菜とかザーッていっぱい入れたり、<sucks teeth> なんかカレーなんですけど、どうゆったらいいのかな、あの日本の
うん、ふんふん。 はい。 うんうん。
いわゆる、あの、おうちカレーみたいなのとはまた全然ちょっと違う。もっと。
ああ、はいはい。
あの、すあんなにとろっとしてなくって
う、んんん。水っぽい。
しるしるっていうのもちょっと違うかもしれないんですけど、どっちかっていうとそっち寄りのカレーみたいです。
はいはい。 あ、なるほどなるほど。なんか、そうですね、近いものは作りますけど、なんか、その、はや流行っているものと同じかどうかはちょっと分かんないですけどうん。
はい。 うーん。 ああああ、なんかトマトを細かく切って入れたりとかは、するみたいです。ええええ。
ああ、あ、はいはいはいはい。ほんと、なるほど。あ、トマトカレーみたいな感じなんですかね。うんうん。
そうですね、もっと、なんか、いちいろいろなんか、すごいバラエティに富んでいて、いろんなメニューがあるみたいなんですけど、ま、トマト入れたりして、ちょっと酸味を効かせつつみたいな感じなのかな、ちょっとよく分かりませんけど。
はい。 あ、そうなんですね。ええええ。 へえ、夏はいいですね、トマト ったカレーってね。それこそ元気が出そうで、うん。
ええええええ、そうなんですよ。はい。なんで、なんか、ね、結構そうゆう、今おっしゃったようなスパイスとか入れて作るみたいなんで
うん。 ああ、はいはいはいはい。
あ、それで、だから、お作りになるのかなと思って、今お聞きしたんですけど
ああ。そうですね、あたし、カレーを作る時は、あの、タイカレーの方が多いんですよ。あのココナッツミルクを入れて
はい。 ああ。
ちょっと甘めにしちゃいますかね。
へえ。
うーん。
え、じゃ、あれですか？あの、タケノコとかも入れられるんですか？
はあ、そんな本格的なものは、そんなそんな、あの、うちにある、あの、野菜で済ませちゃうので、そんな
あ。 ああ、なるほど。あ、じゃあ、あの、ベースはその、
うん。
タイカレーのにして、あの、具はなんかまあ、とおうちであ、なるほど。あ、それの方がいいですよね、でも別に、私そんなタケノコ特別好きじゃないんで。いや、私が好きでもどうでもいいんですけど、あの、ああ、すいません、なんか。いや、なんかそうゆうのいいなと思いまして。
そう、あるもの。はい。感じですね。 うーん。 <laughs> そうです。あ、いえいえいえ。<laughs> いえいえ。うん。そうですね。たけのこたけのこ自体、私がなんかあんまり、あの、自分で買わないかな。うん、なので、あんまり冷蔵庫にあることがないですね。
うーん。 あ。 あ、そうですよね。ああ、なるほど。へえ、で、私作ったことないんですけど、簡単なんですか？タイカレーって。
うんうん。 はい。 あ、もうめちゃくちゃ簡単です。もう、ほんとに、あの、もうインドカレーインドカレーはお作りになりますか？
ええ。

あ、私はこの時期よく食べるのは、あのタイ料理のガパオってわかりますか？
はい。 ええと、ガパオライスとかっていうええええ。
あ、うん、そうですそうです。 はい、あの挽き肉と玉ねぎとか、なんか野菜入れて、あとバジルとかあのスパイス入れて、で、炒めたものをご飯の上に乗っけて、まあ目玉焼きとか焼いて乗っけたりするのがポピュラーなんですけど。
ええええ。 ああ。 はい。 うんうん。 ああ。あ、じゃ、ちょっとスパイシーな感じの味付けなんですね。うーん、美味しそうですね。私もタイ料理好きなんで。でもなんか、ガパオライスはトライしたことがないかもしれないですね。
え、そうですそうです。はい。 うん、それがね、 はい。あ、そうですか。 はい。 そうなんですね。そっかそっか。あと
はい。 なんかパッタイとか。
うん、とても美味しいですよね。
あとカレー、カレーも美味しいですよね、タイカレーも。
うん、あれも美味しい。ああ、む、大好きです。あのココナッツミルクではい。
はい。 そうなんですね。いつもそういうものばっかり食べて、ガパオライスって、そういえば食べたことないかもって思いました。お聞きしてて。はい。いや、でももし今度あればぜひトライしてみます。
うんうん。 あ、そうなんですね。 そっかそっか。 うん。 うん、トライしてください。もう私ほんとに夏は週に2日ぐらい作って食べます。ガ
うん。 ああ、ええ、そうえ、ご自分でこれお料理なさるんですか、タイ料理？
あ、はいはい。あのガパオは簡単なので、だ誰でも作れます。
へえ。 あ、そうなんですね。え、じゃ、なんかそのスパイスは、タイ料理専用のスパイスみたいなのが必要ですか、そのガパオライス作るのに？
はい。 はい。 はい。 うーん。私はなんかまあ、一通り揃ってるので、なんかもう適当に入れうん。
うん。あ、なるほど。まあ、じゃあ、結構もうおすお作りになられてるんですね、タイ料理、色々と。
あ、そうですね。そうですね。でもなんか別に、あの、何でもいいと思います。ある物を入れちゃえば。
へえ。

ま、あの、それ、お肉じゃなければ、シーフードとか、なんか魚介類みたいなのが入ってたり
はい。 ああ、はいはい。
それを食べると、すごい暑いんですけど。
はい。 ええ。
なんかこう、ガハーとしたものがこう、体の中から湧いてくるっていうか。
ああ。へえ。いいですね。え、なんか、冬のイメージなんですけど、夏も、う召し上がるんですか？
あ、ありがとうござい あ、えっと、そうですね。夏も気が向けば食べます。でも、もし、韓国料理だったら、夏はやっぱり冷麺の方がよく食べるかもしれないです。
はい。あ、そうなんね。 はい。 ああ、冷麺美味しいですよね。うーん。うーん。分かります、私も大好きです。
あ、はい、私ちょっと酸っぱいものも大好きなんで、もうすいません、いろいろ。<chuckles> あ、はい。あ、ね、美味しいですよね。
はい、はい。私はあの、豆腐チゲは冬は食べますけど、なんか夏は、なんか、汗でだらだらんなってしまうので。 そう。う夏はあんまり食べないですかね、韓国 うん。
うん。 はい。 ああ、確かに。 ええええええ。あ。 え、やっぱり夏は、夏場は冷麺とかになりますよね。うーん。そうなんです。んだあ、そう、え、そう言われれば、夏はあんまり食べないかな。あ、ごめんさい。あの、す私、スンドゥブって言っちゃったんですけ豆腐チゲのほうがポピュラーなのかな。
そう、冷麺うん、冷麺一番いいです、うーん、いいですよね。うーん、なるほど、なるど。 うん、ふん。 はい。 あ、いえいえ、私が今その単語がおもあの、忘れちゃったんで <chuckles> うああ、そふだ思って。<chuckles>
<chuckles> あ、いえ、とぶいや、うたぶんい同じものだと思うんですけど。
あ、そうですよね。うんうんうん。いえいえ、こちら
うーん、すいません。えっとなうん、<chuckles> 何かあの、あれですか、元気の出るお料理、おありですか？
はい。

あ、へえ、そうなんですね。ええ、お料理上手ですね。
うん、はい。 いえ、全然です全然です。あの全部適当なので、私。<laughs>
ええ。<laughs> いや、いいんですよ、それで。
うん、そうなんですよ。もうスパイスとかももう、あるもの全部入れちゃえみたいな感じなん。
ええ、美味しければね、それで全然。結果オーライで。
そうですそうです。うん。そうなんですよね。
そうですよね、そうなん、なんか、<sucks teeth> えっと、野球選手のイチローさんだったかな、なんか毎朝カレーを食べて、なんか、元気を出してるみたいなことを聞いて。
あ、はいはい。 ああ。 はい、聞いたことあります。うん。
はい。へえ、やってみようと思って。私、朝から割と食べられるほうなので。
うんうん。 あ、素晴らしいですね。へえ。
ええ。あの、朝カレーやったことあるんですけど。確かになんか、元気出る気がします。
はい。 あ、そうですか。ええ。
はい、なんかトーストだけ、コーヒーだけとかっていうよりは
うんうん。
なんか、ええ、カレーって凄いなってその時思ったの覚えてるんですけど。ただ毎朝カレー、がちょっと準備が。
ああ。 はい。うーん。 そうですよね。
ちょっとめんどくさいなと思って。たまに気が向いたらやりますけど。
うーん、確かに。 はい。
でも、そうですね、まい毎朝やってないですけど、でもやっぱり元気が欲しい時はたまに時間があったりすると、朝カレーにしたりししますけど、やっぱりちょっとなんかやる気みなぎりますね、なんとなく。
うん。 うんうん。 はい。 うん。 あ、そうなんですね。なんか、あの、お店で朝カレー出してるところ、なんかモーニングサービスみたいな、そういうの見たことありますよ、テレビで。
はい。 ええええ。 あ、そうなんですね。あ、じゃあ、そういうところへ行って食べればいいんですね。もし、朝カレーしたい日は。
あの、はい、日本ですけど。うん。 そうですね。あ、そうですねそうですね。うん。
ええ。
はい。
あれですか、朝はがっつりお召し上がりになる方ですか？
あ、いや、もう、朝は、なんか、もう、寝ぼけてるので、なんか、あんまり、あの、すぐ活動できないタイプなので、あ、もう、コーヒーとグラノーラとかそんな感じですね。
はい。 ああ、はい。 ああ、じゃ、カレーとかはちょっと選択肢に入らない感じですね。
ああ。そうですね。なんかよっぽど前の晩のが余って、あの、ま、しょうがないなと思って食べる時はありますけど。<laughs> そうですね。
ええええ。 ああ、なるほど。 ええ、ああ、そっか、じゃあ、朝カレーはちょっと、あの、あんあんまり。ええ。
ああ、はい。 そうですね、ま、昼昼、夜がいいかなと思いますね。はい。
ああ、なるほど。ま、でもね、いつ食べてもカレーは元気出ますよね。うん、ありがとうございました。
そうですね。はい、ありがとうございま